Oye, pues quería hablar contigo para, ay, a ver si me puedes ayudar, no a sentirme mejor, pero sí a tratar de ver así las cosas de diferente manera, porque la verdad me siento super abrumada porque aquí en la casa, pues tenemos así como que pendientes todo el tiempo y parece que nunca terminan. Porque también, o sea, lleva poco que que mi pareja y yo nos mudamos juntos y claro, es estar como que organizando todo la casa. Pero, pues, al mismo tiempo, como todos, ¿no?, tenemos el trabajo, tenemos, bueno, tenemos 2 perritos que también, pues requieren atención por parte de nosotros y y pues también no queremos como que pasar del trabajo a nada más estar organizando, este, la casa, ¿no? Entonces, eh, el problema es que, claro, empezamos a avanzar en algunas cosas y y de repente es como que, o sea, por ejemplo, empezamos a organizar cajas, ¿no? Y entonces es como de: "Ay, bueno, entonces ahora hay que, pues ponerlas en su lugar", pero es de: "Ay, ahora tenemos que ir a comprar, este, algunos, pues organizadores, porque, pues no tenemos repisas", etcétera. Eso ya nos quita tiempo, regresamos ya, pues no pudimos organizar. Y luego es así de: "Ay, pues hay que hacer de comer y no, pues ahora nos toca limpiar la casa porque, pues es como que, pues hay que limpiarla", ¿no?, y cosas así. Y de repente, vamos así dejando las cosas y y pues ya llevamos, pues yo creo que mes y medio y bueno, para mí es muy poco mu o sea, ya mucho tiempo como para seguir ahí con las cajas. Ya sé que hay personas que a lo mejor las tienen más tiempo, pero a mi me gustaría, pues ya como que darle finito a eso y podernos enfocar en otras cosas. Y pues no sé cómo hacerle, la verdad.
Okey. Okey. Claro. Claro. Sí. Si. Ah, okey. Sí, mira, primeramente, yo creo que mantener la calma es es como que algo muy, eh eh, útil, ¿no? Eh, a lo mejor no ajetrearte tanto. Digo, cuéntame, este, ¿cuánto, eh, cuánto tiempo podrías dedicarle a este, eh, tiempo de ordenar, sin que te genere estrés, y y, también sin que te quite este tiempo de relax y de disfrute con tu pareja?
Ujú. Mm, pues yo creo que 3 horas a la semana sería como lo ideal, la verdad.
Okey, ¿te parecería media hora diaria?
Ay, pues mira, viéndolo así no suena tan feo, ¿eh?, sí, puede ser media hora diaria sin problema.
Ah, muy bien. Oye, okey, y cuéntame, a ver, nada más para para saber, ¿qué sueles hacer cuando empiezas, este, una tarea o empiezas a desarmar o desempacar una caja que te impide, eh, pues, terminarlo?
Ujú. Ay, pues es que la verdad también fue como un poco que no Primero, no tenemos así como los espacios bien definidos aquí en la casa, ¿no? O sea, no tenemos Como te decía, no tenemos así muchas repisas o cajones, entonces, eh, pues a veces saco cosas y digo: "Pues, ¿dónde las pongo", ¿no? Y y no queremos estar ahí como que comprando nada más por comprar. Entonces, como que nosotros decimos: "Bueno, si vemos que hace falta, pues un mueble o algo, o sea, t que nos hace falta espacio", eh, pues entonces ya lo compramos, ¿no? Pero ya teniendo en la e en vista lo que queremos acomodar, entonces, eso es como que, mm, pues eso nos atrasa porque es como que, d pues es e estamos así como de: organizamos o sacamos todas las cosas como para empezar a ver qué es lo que tenemos y ya después empezar a organizar. Pero el problema es de que, claro, sacando las cosas, que al menos es lo que ahorita empezamos a hacer, pues la casa se ve así como un desastre total, como si hubiera pasado yo que s es el demonio de Tasmania allí, y, este, y eso nos estresa, pues más, aunque sabemos que es parte del proceso, pero es como que, pues eso, no n n nos abruma tanto que a veces hasta decimos: "Ay, no, ya no hay que seguir con esto". <chuckles>
Okey. Ajá. Claro. Guau. Okey. Claro. Sí, entiendo perfecto cómo te sientes. Creo que es bastante normal que que de repente te entre la premura para para querer hacer las cosas, pero definitivamente, pues, entiendo que tienes, pues, tus horarios, eh, de trabajo y aparte, pues, también querer este tiempo de ocio y de disfrute, ¿no? Y hasta de descanso para poder, eh, pues, de cierta forma distraerte y y pues darte este tiempo de de de gozo. Pero, oye, cuéntame, ¿tú crees que?
Ujú.
eh, ¿pudiera de alguna forma servirte como dices, estos 30 minutos al día? A la mejor dividir estas tareas grandes en en espacios pequeños. No sé, eh, que que que tú y tu pareja se den a la tarea de empezar, no sé, por por la recámara, ¿no? Juntos, digo, eh, no sé si tengas este apoyo de tu pareja para empezarlo a hacer juntos. Y y, entonces, eh, empezar por espacios, no sé, el clóset, eh, incluso, eh, los burós o o o este espacio donde guardas ropa o e ir por espacios pequeños sin sin sentirte, eh, pues, que no estás avanzando, ¿no? Y y, al mismo tiempo, pues, eh, llevar una lista sobre esos pendientes que tienes, eh, no sé, los estantes o los espacios, eh, que vas a ir, eh, mm, que necesitas comprar para acomodar ciertas cosas que que te hacen falta, eh, y, a la mejor darte a la tarea de de cada semana, 1 vez a la semana, te vayas a e a este lugar, a este supermercado a comprar lo que te hace falta. Pero sobre todo, o sea, mm, pues a lo mejor ser constante en estos 30 minutos te van a ayudar a sentir que vas avanzando, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Pues sí, sobre todo, ¿sabes? Me gustó mucho la idea de hacer la lista, porque eso también nos va a ayudar bastante como a organizarnos, pero también ver el avance, porque, a ve Yo creo que, o sea pensando en todo lo que hemos hecho, sí hemos avanzado, pero el problema es de que al momento no pareciera, ¿no?, pero ya avanzamos en sacar cosas, en separar algunas, pero, como n claro, estamos viendo el o el el el final, o sea, así como de: "Ay, que ya la casa esté organizada", pues nosotros creemos que no hemos avanzado en nada y yo creo que eso nos va a ayudar tanto a organizarnos como a valorar, pues, lo que vamos logrando, ¿no? Este, día a día. Y este, ujú, eso sí nos puede ayudar bastante y organizar las las compras también para ir a la tienda semanalmente. Eso también, porque así podemos avanzar, en un día decir: "Ay, pues vamos y vamos a comprar varias repisas que sí veamos que nos hacen falta", y ya no estamos yendo como que al supermercado, pues no sé, tres veces por semana por una cosita, ¿sabes?
Claro. Sí. Claro. Oye, y y, también a lo mejor pudiera ayudarte, eh, el priorizar esos espacios que para ti son va urgentes, ¿no? O sea, como como la cocina, o no sé qué qué espacio para ti te te genere, eh, más urgencia. Si si es la cocina, el cuarto, o o, qué es para lo para ti lo prioritario, ¿no? Entonces, si tú, eh, divides estos espacios por por nivel de urgencia, a la mejor también te puede dar una idea de de de cómo hacerlo y cómo sentirte más cómoda, ¿no? Em, mm, no sé, una idea es como que el espacio en donde pasas más tiempo, ¿no? Entonces, pues, eh, a la mejor eso también pudiese ayudarte, ¿crees?
Ujú. Ay, también. Ujú. Sí. Ujú. Sí, porque hay lugares que a lo mejor en la casa no vemos tanto o no son tan importantes para nosotros, este, que, por ejemplo, ahora tenemos así superocupada lo que es la sala y el comedor, porque, pues, ahí es donde pusimos las todas las cosas para como verlas así, ¿no? O sea, decir: "Ah, tenemos esto, hay que categorizarlas". Y yo creo que eso, pues ahorita, pues sí nos nos molesta un poquito en el aspecto de que, claro, comemos ahí como en en una sillita porque, pues, tenemos todo lo demás ocupado, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, ahorita sí podría ser la prioridad de sacar lo que, eh, está en la sala, eh, y en el comedor, y ya de ahí irnos a otros lu espacios que, por ejemplo, aquí donde tenemos, como que la oficina bodega, pues, o sea, no es tan tan importante, ¿no? O sea, para este, o sea, tan, tan visualmente que nos llega así apenas entrar a la casa y ver el desorden.
Claro. Claro. Sí, sí, definitivamente creo que sí es, este, te te pudiese ayudar, eh, a la mejor el el también como para no ver todo el reguero en un solo lugar, empezar a separar las cas las cajas que son, eh, del cuarto, llevarlas al cuarto, las cajas digo, de forma ordenada, ¿no? Para que tampoco te invadas ese espacio, que es tu espacio de descanso, eh, para, eh, em, lo sientas que no puedes pasar, ¿no? Eh, ah, apilar las cajas de una forma or ordenada y a en el lugar en que corresponden para, pues, eh, darte cuenta qué es lo que te falta y y y qué es lo que ya hiciste, ¿no? Entonces, quizá también pueda ayudarte esto para, pues, despe ir despejando sobre todo, eh pues, ese espacio que tienes tan lleno de cajas y y hasta cierta pa punto que se vea amontonado, ¿no? Eh, a la mejor también te pudiera ayudar crear rutinas, eh, mm, y y como lo decíamos, o sea, bloques de 30 minutos para ciertas, eh, recámaras, ciertos espacios, y y como te digo, anotar, o sea, a lo mejor eso te puede ayudar bastante porque, como bien lo dices, eh, hasta te motiva a saber, ¿no? Te te hace sentir mejor el saber que vas avanzando poco a poco, ¿no?
Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí, la verdad es que sí. Ahorita, con todo lo que me has dicho, me vienen muchas ideas, así en la mente. Eh, a ver, las cajas cuando nos mudamos, pues sí, algunas, las que son del final, sí ya mezclamos todo, o así como que fue de: "Ya tenemos prisa". Pero sí tenemos algunas cajas, que ya sabemos que, pues, son las cosas de los perros, este, la ropa de invierno, la de verano, este, trastes y así, entonces, como que eso sí, los podemos ir, eh, poniendo en su lugar, para al menos Pues sí, o sea, es como eso que dices, así como ir organizando, pero poco a poco, ¿no? O sea, primero, pues son las cajas, y ya después, a lo mejor, será esta caja, pues hay que organizarla, y y así, ¿no? Entonces, bueno, esto me ayuda bastante, porque No, la verdad es que mi novio y yo estamos así que a veces decimos: "Ay, es que ni queremos estar en la casa". porque de verdad, es así, como que: "Ay, parece que parí una bomba", o algo así, y decimos, no. La verdad es que decimos: "Ya a la otra, ya no hay que tener tantas cosas", la verdad Así que No, mira, la verdad, te agradezco muchísimo. Porque me diste, la verdad, muy buenos tips. Sobre todo, también me hiciste que se me quitara esta bruma de la mente, que yo ya estaba así, como de: "Ay, no sé. No sé cuándo vamos a acabar y cómo". O sea, la verdad, te agradezco mucho por estos tips.
Ah, sí. <chuckles> <laughs> Claro. No, pues, estoy para servirte, eh, pues, confío, en que esto pronto pase. Y y que de esta forma puedas organizarte bastante bien, y reconocer los avances que has hecho, ¿no? Por Que no pasen desapercibidos.
Total. Pues muchísimas gracias, y ya te estaré contando. Que estés muy bien. Adiós.
Chao.